<laughs> โอ้! เขาจะแบบ โอ้! เก่งมาก ใส่ใจ ใช่ไหม จำ ได้ จำได้ <laughs>
อืม ใช่ ใช่แต่จริง จริง เรา ก็ย้อนกลับไปดูเหมือนกัน ว่า เอ๊ะ เราแต่งงานกันปีไหนนะ? ต้องกลับไปดูที่ ที่วันเวลาที่รูปถ่าย ที่เราถ่ายเก็บไว้
<chuckles> <laughs> เออ ใช่ ๆ เออ ก็เลยนี่แหละ พวก รูปถ่ายแบบหรือ ว่า คลิปวิดีโอ อะไรอย่างเงี้ย ก็ มันก็เป็นแบบความทรงจำดี ๆ ของเราเนาะ อืม เดี๋ยวนี้มันก็ดีนะ มันก็ <tsk> เหมือนกับเก็บเอาไว้ได้ง่ายขึ้นเนาะ เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย คือแบบต้องกล้องถ่ายรูปอย่างเดียวเลยนะ เท่านั้นเลยเนาะ แต่เดี๋ยว นี้ก็คือแบบ เออ เป็น เป็นโทร ถ้ามีโทรศัพท์ เอ่อ สักเครื่องหนึ่ง อย่างเงี้ย โอ๊ย จะถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอก็แบบทำได้เลย เออ รูปไหนไม่สวยลบทิ้ง ก็ยังได้ แต่ก่อน แต่ก่อนไม่ได้เลย <chuckles> ถ่ายรูป ไหน ต้องเป็นรูปนั้น <chuckles>
ค่ะ อา ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ ค่ะ อืม อืม ใช่เลย ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ อา ใช่ ค่ะ อืม อุ๊ย! อย่าว่าแต่รูปไหนรูปนั้นเลย ถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ย ยังดูไม่ได้ด้วยนะ ต้องรอไปล้างอีก
<laughs> เออ ใช่ ๆ
ถึงจะแบบว่า รูป เสียก็ไม่รู้ ถ้าเป็นรูปเสียก็ทิ้งไม่ได้ด้วย ต้องเก็บไว้ ไว้ ก็เป็นความทรงจำว่า อะ ถ่ายแล้ว รูปเสีย
เออ เออ ใช่ ใช่ไหม ใช่ไหม มัน ก็ทิ้งไม่ได้นะ แต่มันก็กลายเป็นแบบตลกไปนะ บางทีแบบ โอ๊ย! แหม ตลกมั่งหรือเสียดายมั่ง โอ๊ย! กระพริบตานิดเดียวเอง อะไรอย่างเงี้ย เออ
ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ แล้วนึกถึงสมัยก่อนที่แบบว่าเวลาเราจะ จะพรินต์รูปอะต้องดูจากแผ่นฟิล์มอะ แล้วต้องคอย นึก เอาอะว่า โอ้ รูปนี้ฉันอยู่ตรงนี้ รูปนี้ฉันอยู่ตรงนี้ก็ คือ คือต้องแบบนึกถึงภาพความทรงจำออกมาอะ จริง ๆ มันก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งเหมือนกัน นะ ที่แบบว่า เออ สนุกดี เหมือนกัน อย่างเงี้ยค่ะ ต้องมานั่งส่องไฟดูฟิล์มว่ารูปนี้ คือรูปไหน? อันนี้เป็นใคร? คือถ้าแบบว่าจะพรินต์ทุกรูปก็เปลืองอีก ต้องมานั่งระลึกอีกว่า อันนี้ ใครอยู่ในรูปนี้บ้าง? อันนี้ ครบคน ไหม? หรืออันนี้ไม่ครบคนไม่เอาดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม <laughs> ใช่ ๆ เออ ใช่ ใช่ ใช่ เออ <laughs> <laughs> ใช่ไหม